Aquele ali mexeu muito. Eh, a Carol sair, eu acho que foi muito importante <chuckles> também pro jogo. Porque realmente ela estava ali fazendo um pouco de mal psicológico, né, pra aquele menino. E tinham muitos outros vilões ali dentro do programa. Então, ela sair não quebrou, né, a o entretenimento.
<laughs> Uhum. Sim. É, não morreu, né, o Big Brother ali. <chuckles>
Exato, não morreu. Eh, tinha tantos outros vilões, tantas outras histórias acontecendo naquele Big Brother, que o programa teve bafão até o último dia, né.
Uhum. Nossa, sim. Tanto que eu lembro que esse Big Brother eu só comecei a assistir, porque eu estava vendo que estava tendo a quantidade de treta que estava tendo com ela. E, depois que ela saiu, não foi aquilo que o programa ficou morno, não. Nossa, teve muita coisa ainda.
Aham. Exato. Exato. Teve muita coisa. Então eu acho que aquele ali até foi bom para ela sair. Mas, se eu pudesse dar uma ideia para Globo, seria tirar o voto popular do Big Brother.
Foi válido. Hum? Tirar? Mas aí como é que faria pra pra as pessoas saírem, como para escolher o vencedor?
Ah, eu deixaria o povo votar lá dentro. Eles mesmo iam eliminar uns aos outros.
Ah, só o pessoal de dentro tem esse poder.
É, uhum. Eu acho que eu acho que o jogo ficaria superinteressante, assim, porque aí você teria que fazer aliados ali pra votar pra você, pra você ir ou pra você ficar. Eu acho que tem um reality show que é assim, né? Eu acho que é o No Limite. Você volta lá pra dentro.
Olha, interessante. Uhum. Sim. Ai, eu não sei. Eu nunca vi, mas se for assim é interessante, né, porque é diferente desse tradicional, né, digamos. Seria legal ver como é que funciona assim.
<clicks tongue> É. Hum. Exato. É, e aí eu acho que o público não ia porque eu acho que, às vezes, em várias edições, o público acabou estragando <chuckles> o o reality show. Muito poder do público. Eh, agora tem um reality novo aí da Netflix chamado Ilhados com a Sogra. E
É muito poder para o público, né. <chuckles> Nossa, eu já ouvi falar, mas eu nunca vi. E aí?